Oo, as long as na comfortable akong isuot siya, ah, talagang sinusuot ko. So, siyempre ang ina iniisip ko lang ay 'yong sa edad ko talaga, so gusto ko maging, ah, kumbaga lumakas pa rin 'yong kumpiyansa ko, sa sarili kong istilo. Alam mo 'yong mga
Mm, hmm.
parang outfit ngayon ng mga Gen Z, karami ah, karamihan dun ay parang, nagagaya ko na din. Kahit papaano oo medyo hindi ako yung
Oh, see, pero e wala namang namumuna sayo? 'Yun naman' eh' 'pag wala namang nagsasabi na, "Ano ba yan, nasa tita era na naka-ano pa." Pero kung ang sinasabi nila sayo, eh,"Hala ang ano, bagay mo hindi ka mukhang mommy," mga ganon ay compliment yun ibig sabihin nadadala mo.
Ah, wala naman, wala n Ay oo. Oo, actually ilang beses na ako nasabihan talaga ng ganiyan na sabi, eh, hindi nga raw halatang may anak ako kasi 'yong porma ko nga daw. Um, gano'n hindi parang hindi halatang may anak, ayun. Ilang beses na rin akong, um, na napuri dahil sa porma ko. Ayun parang parang nabibigla nalang sila na ano, nabibigla nalang sila oo, kapag sinabi ko, "Eh may anak na ako," tapos nabibigla sila ganon.
Mm. Oh. "Ah may anak ka pala?" Ganun. Hmm, see, so ibig sabihin <chuckles> ibig sabihin nadadala mo, kumbaga kahit na kumbaga nagiging inspiration mo 'yung mga outfitan ng kabataan ngayon na nagagawa mo naman, pero hindi kumbaga, hi iba kasi 'yung alam mo 'yun pinipilit nilang mag-fit in, sa hindi na nila kumbaga wala na sila dun sa range na 'yun, so pinipilit nilang mag-fit in, so imbis na maging maganda 'yung dating, ah, so nasisira lang 'yung fashion o kun imbis na mapuri sila nakukutya sila, so maganda, hindi naman ibig sabihin na si sa tita era na, eh, ano, eh, kumbaga ,yung fashion hindi na puwede 'yung pangkabataan, puwede naman as long as kaya mong dalhin. At saka ito ay nabibigyan ka ng papuri instead na, ng pangungutya o kaya alam mo 'yun, ah, kumbaga titignan ka nila <chuckles> mula ulo hanggang paa tapos negatibo 'yung dating. Pero kung, ah, pagpupuri naman 'yung naibibigay nila
Sabihin nila, "Ay talaga ma'am, may anak ka na?" Mm. Oo. Hmm. O
ayun magandang senyales 'yun na na ibig sabihin maganda 'yung estilo mo, ko kumbaga may confidence ka.
Ah oo.